Eh bien, j'avais besoin de toi et d'en parler, hem, si tu veux, on, heu, j'ai, heu, toujours, de des des <blows air> énormément, d'idées. Hem, t t j C'est c'est plutôt Ouais, mmh, j'aimerais bien que ça soit positif, si j'arrive à faire le tri. Sauf qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. J'ai l'impression qu'il y a pas de bouton off <chuckles> dans mes pensées, dans ma tête. Et heu, et c' en fait, heu, ça continue, ça continue. Et, heu, en fait, ce qui se passe, la conséquence de tout ça, c'est de du coup, heu, hem, c'est que quand je débute un projet, par rapport à des idées que j'ai eues, c'est que je vais en avoir d'autres et au final, je change de direction. Et, heu, le souci, c'est qu qu bah on peut pas tout faire et surtout, heu, si on veut aller partout, on va nulle part. Et, heu, à cause de ce toutes ces idées que j'ai, heu, bah, tout le temps, finalement, qui s'arrêtent pas, heu, je n'arrive pas à faire de choix et, heu, ça me ralentit plus que ça ne me fait avancer.
Ouais, dis-moi? OK, ouais. Bah, c'est c'est bien, déjà, ça c'est quelque chose de plutôt positif. <chuckles> OK. OK, ouais, je vois. D'accord, ouais. Ouais. D'accord, OK, ouais. Ouais, ouais, je je comprends tout à fait. Heu, on on on parle de quel genre de projet, ici? Heu, c'est des projets plutôt personnels, pro, heu, professionnels, créatifs?
Tu vois ce que je veux dire? Ou Voilà. Pro on est sur un projet professionnel. Du coup, je dis: «Un projet professionnel», <chuckles> mais si on regarde mes idées <laughs>
Ouais, OK, d'accord. Ouais, c'est ton projet professionnel, on va dire. OK, ça marche. Et tu as quel genre d'idées qui te qui te passent par la tête?
C'est ça. C'est un projet, heu heu, professionnel. Eh bien, ça va être, heu, le la la la la cible de clientèle, par exemple. Hem, j'ai, heu, hem, j'ai, voilà, tu vois tu sais hein, le persona, quand on le choisit par rapport à la cible, qu'on se cherche à viser, heu, à dans nos ventes, et cetera. Et, hem, quand je vais étudier ma cible, si tu veux, heu, je je je vais avoir des choses qui vont être différentes et je sais pas vers qui aller. Donc ça, c'est une question de choix, je pense. Heu, mais, heu, du coup, heu, toutes les idées de création pour répondre à la problématique bah de ma de ma cible, eh bien, heu, bah, ils ont pe plusieurs problèmes. Ils je peux aller sur plusieurs choses
Mmh, d'accord. Mmh mh. Ouais, OK. Ouais? D'accord, ouais, OK. Mmh mh.
plusieurs solutions et, heu, j'ai du mal à m'arrêter, à à faire un choix.
Ouais, tu as du mal à choisir, une solution, heu, que tu vas implémenter?
Ouais, voilà. Et, heu, et même si, admettons, heu, je trouve une solution, qui peut être sympa, de mon de la manière de la communiquer. Puisqu'il y plusieurs, heu, étapes, comme dans ce projet, hem, et bien, dans la manière de communiquer. Comment je vais q heu, comment je vais le faire entendre? Comment je vais le vendre? Comment je vais aller chercher ma cible? Et bien là, heu, c'est là, où je pense, heu, que les idées sont fusent, <laughs> explosives! Voilà. Et, hem, bah, le souci, c'est qu'on peut pas tout faire. Heu, et, heu, surtout, je je je, bah, je sais pas comment comment réguler.
Ouais, bien sûr, ouais. Mmh mh. D'accord, OK, ouais. Ouais, bien sûr, ouais.